كنت محتاج نصيحتِك كده في موضوع آآ، يعني مهم جدًا بالنسبة لي إن أنا عايز أعرف إزاي أتعرّف على آآ، نفسي آآ، برّه الشغل، الواحد دايمًا بيبقى مسحول في الشغل ومضغوط بطريقة مش طبيعيّة، لدرجة إن هو الواحد بيحس إن هو الشغل هو كُلّ حياتُه، <tsk> طَب لو الشغل هو كُلّ حياتي، آآ، أنا باقي أجزاء حياتي هاعمل فيها إيه؟ الواحد لمّا بيخرُج من الشغل بيحس إن هو طلع من الشغل رايح للشغل، آآ، ما باحس م يعني حاسس ما باحسش إن أنا موجود برّه الشغل، أنا شغال ساعات من البيت وشغال ساعات من الموقع، ساعات باعمل حاجات في البيت، ساعات أ باعمل حاجات برّه البيت، المواضيع دي كلّها مع بعضها كده مخلّياني حاسس إن أنا دايمًا مشغول وإن أنا دايمًا آآ، فُلان اللي شغال، أو فُلان العامل أو فُلان المهندس، أو فُلان الfreelancer إنّما عايز أحس بنفسي برّه الشغل وبرّه الحياة المهنيّة مش عارف، وعايز أحدّد نفسي الفترة اللي جايّة وأبني نفسي كده آآ، مش عارف أعمل الموضوع ده إزاي؟
فاهماك، أنا فاهمة طبعًا اللي أنت بتمُر بيه يعني فكرة إن أنت يبقى حياتك كلّها أصلًا عبارة عن الشغل، أو حاسس دايمًا إن الشغل هو اللي بيحدّد فعلًا هوايتك إن أنت آآ تقول آه إن المهندس جِه أو إن أنت مثلًا حاجة بتعمل حاجة معيّنة، فأنت خلاص بدأت إن أنت تبقى البي بيتعرّفوا عليك بالحاجة اللي أنت بتعملها، مش بشخصك أو مش بإسمك أو كده، فأنا فاهمة طبعًا الموضوع هيبقى فعلًا مضايقك، أو عايز إن أنت فعلًا تحس إن أنت بتعرف تعمل حاجة تانية برّه الشغل، ليك حياة مختلفة أصلًا يعني، طَب أنت بت شايف إن أنت تحب إن أنت تعمل إيه أصلًا برّه الشغل؟ إيه الحاجات اللي أنت فعلًا بتحس إنها آآ، بتخلّيك إن أنت تستمتع بوقتك أو في وقت فراغك يعني؟
إمم. إمم، يعني فهمتِك، يعني أنا عن نفسي باحاول على قد ما أقدر آآ، ألاقي نفسي برّه الشغل في حاجات باحبها، بس هي دي الحاجات اللي أنا مش عارف ألاقيها، أو لو تقدري أو بتسأليني عشان أفكّر أنا ممكن يعني باحاول ممكن على قد ما أقدر آآ، أشوف حاجة تان تانية باحبها أشوف مثلًا لعبة أتعلّمها، أشوف أي حاجة تانية ممكن أقدر أعملها جنب ال جنب شغلي آآ، أو إن أنا أستمتع بقعدتي مع أولادي، أو إن أنا أخرَّجهم دايمًا، دايمًا ممكن ادّيهم ال يعني ب بادّيهم فلوس ومصاريف هم ي يعملوا كل حاجة من غير ما أنا أكون موجود، أوقات كتيرة جدًا بيحصل كده، من كتر ما أنا ما أنا مشغول، بس باحس إن ده غلط، باحس إن ده مش صح، باحس إن أنا بادّيهم فلوس مش بادّيهم وقت، عايز أرجَع أدّيهم وقت تاني زي الأول آآ، لكن باحس برضه إن أنا من واجبي إن أنا أشتغل و وأكوِّن ليهم حياة هنيئة، وأسرة ودايمًا أكوِّن لهم مصاريف، أنا باحس كده إن أنا في معركة دايمًا ما بين نفسي وما بين آآ، شغلي ما بين الحاجات اللي أنا نفسي أعملها، وما بين الحاجات اللي الشغل عايزني أعملها، آآ، يعني عايز أرجَع ألعب كورة تاني، أرجَع أقعد على القهوة تاني، في حاجات كتير عايز أعملها.
إمم. إمم. فاهماك، أنا فاهمة طبعًا يعني فكرة إن أنت حتى مع أولادك أو كده أنت حاسس إن أنت بدأت إن أنت آآ، تدّيهم آه من مجهودك وكُلّ حاجة، بس بالطريقة اللي ما تخلّكش ت تبقى مدّيهم من وقتك إن أنت شايف إن أنت ما عندكش وقت فخلاص مثلًا بدأت إن أنت، آآ، تبقى وجودك بيبقى مادي أكتر من وجودك كشخص يعني، فطبعًا ده برضه بسبب إن أنت مركِّز أغلب الوقت في شغلك، مركِّز أغلب الوقت إن أنت عايز تخلَّص الحاجة اللي معاك أو كده، فواضح فعلًا إن الموضوع كمان مأثّر على حياتك الشخصية، مش بس الوقت الفراغ بتاعك أنت لوحدك يعني. طيب أنت شايف إن شغلك أصلًا فعلًا أنت مبسوط إن أنت بتعمل كده؟ مبسوط وحاسس إن أنت آه، ده النجاح بالنسبة لك إن أنت تبقى مركِّز دايمًا في شغلك، أو إن دايمًا آآ، الناس يتعرَّفوا عليك إن أنت بالحاجة اللي أنت بتعملها في شغلك؟
إمم. إمم. آه، يعني هاقول لِك، أنا بالنسبة لي آآ باحاول على قد ما أقدر إن أنا أضبط حاجات كتيرة جدًا في شغلي؛ علشان بعدها لما أبدأ أعمل الفترة اللي جاية حاجات برا شغلي، على الأقل ما اكونش قلقان على شغلي زي ما أنا قلقان دلوقتي، أو إن أنا وأنا باكلمِك حاسس إن أنا ممكن فيه حاجات تقع مني في أي وقت، أو ما أو ما احسش إن أنا عملت الحاجة بالس ب بالطريقة المطلوبة، حاجات كتيرة جدًا شاغلاني الفترة دي آآ ع لإن أنا فعلًا من من وأنا باكلمِك، ومن قبل ما أكلمِك وأنا دماغي رايحة لحتة تانية خالص، الحتة اللي رايحة لي دماغها اللي رايحة دماغي ليها إن أنا آآ، أ أعمل حاجات باحبها برا الشغل، آآ ومن غير ما اقلق على الشغل؛ لأن أنا بطبيعتي شوية عملي جدًا ممكن، وأنا أساسًا، آآ، باكلمِك دلوقتي وقاعد معاكِ عشان طالب نصيحتِك في حاجة زي كده، أو قاعد مع الأولاد تلاقيني دايمًا بافكر في الشغل اللي على اللاب تلاقيني دايمًا بافكر في شغل شغلي الخاص، تلاقيني باعمل حاجات كتيرة جدًا في نفس الوقت، وكلها مشغول د د جوا دماغي، فأنا عايز برضو عشان أحدد هويتي أشوف ايه أنواع التشتات الت الت التشتتات اللي بتخلّيني آآ أخرج برا الهوية بتاعتي، آآ وتخلّيني كده مش مركِّز، ده اللي أنا بافكر فيه دايمًا، وده اللي أنا عايز أعمله، آآ يعني في الأنشطة اللي أنا ه هاد هادخُلها الفترة اللي جاية، سواء مثلًا مع قعدتي مع الأسرة أو إن أنا أرجع أقعد مع أصحابي، أو إن أنا ألعب كورة أو إن أنا أروح الGym حاجات كتيرة جدًا، جدًا عايز أعملها برا الشغل.
آه. فهمتك يعني ف واضح من كلامك إن أنت أصلًا نِفسك إن أنت تخلق فعلًا حاجات معينة برّا الشغل، تخلّيك تحس إن أنت بتقضّي وقت مثلًا معاهم أو بتقضّي وقت حتى في الأنشطة اللي أنت بتحب إن أنت كنت بتعملها أو كده، بس هي الفكرة إن أنت مش لاقي وقت أو حاسس إن دايمًا حتى وأنت بتعمل ده، بتركّز في شغلك وبتركّز في الحاجات اللي نقصاك أو دايمًا دماغك في الشغل، حتى لو أنت قاعد معاهم، يعني أنا أنا فاهمة ده كويس جدًا وده فعلًا طبيعي لو أنت زي ما أنت قُلت شخص عملي، آآ، بتركّز أوي في شغلك أو عايز تبقى توصَل لحاجة فيه، فبالتالي دايمًا مركّز إن أنت عايز تعمل كل اللي تقدر عليه في أي وقت وفي كل وقت يعني. طب أنت شايف إن دلوقتي مثلًا آآ، إن أنت عايز ترجَع تاني تركّز معاهم أو كده، أنت شايف فعلًا إن المُشتتات دي آآ، هي أكتر سبب مخلّياك إن أنت مش عارف تركّز معاهم؟ إن أنت بتركّز مثلًا مع الشغل، حتى وأنت قاعد معاهم أو لو نزلت مع صحابك أو كده برضه دماغك وبالك مع الشغل، والّا أنت حاسس برضه إن أنت مش قادر دلوقتي أو مش في المرحلة، آآ في الشغل يعني إن أنت قادر تفصِل تمامًا والشغل فعلًا ضاغط عليك؟
لأ، أنا فعلًا أنا عايِز أعمل كل ده الشغل فعلًا ضاغط عليّا الفترة دي، بس مش عارِف أسيبه، مش عارِف أسيبه، لإن أنا فعلًا متعلّق بالشغل، ومتعلّق بال ب وحاسس إن في جزء كبير جدًا من هويَّتي له علاقة بالشغل. فأنا عايِز بقى، ج زي ما كوَّنت هويَّتي في الشغل، أكوِّن هويَّتي برَّا الشغل. ده اللي أنا بافكِّر فيه، وع وعايِز على قد ما أقدر، الفترة اللي جاية، آآ، يعني أعمل أنشطة وهوايات، زي اللي كانت عندي زمان وأنا صغير قبل ما انشغَل. يعني زمان كنت باقرأ كُتُب، كنت باتمشَّى، كنت ممكن أسمَع كُتُب مسموعة، أو إن أنا يعني كُتُب مسجَّلة يعني أسمَعها. كنت دايمًا باحب أصاحِب بعض الكُتَّاب، اللي أساسًا منهُم يكون ممكن يكونوا حد توفَّى، آآ، وباحب أقرَأ له و وأشوف ال ال العصر الزمني اللي هو كان بيتكلَّم فيه، وتفكيره هو كان عامل إزاي، و وهل المسألة الروحانية أو المسألة الدينية أو المسألة السياسية أو المسألة مثلًا ال <tsk> الب أي مسائل، باحب أوي أشوف فيها ال ي القديم ودلوقتي. دلوقتي ما بقِيتِش فاضي أوي لكده، مع إن نِفسي أوي آآ آآ، يعني الفترة اللي جاية، آآ، أسمَع podcast كتير، آآ، زي يعني زي ما كنت مخطط، من ظه من ساعة ما ظهَر موضوع الpodcasts بدل البرامِج والحاجات اللي زي دي. آآ، في تريندات كتيرة جدًا فادِتني في الpodcast، عايِز أرجع أجيبها، أو إن أنا عايِز أرجع أ أنش يعني أنشغِل بيها زي الأوَّل، مش عارِف أعمل ده إزاي الفترة اللي جاية.
إمم. أيوه. حلو أوي. إمم. امم. فاهماك، إمم إمم، أنا فهِمت كويِس أوي طبعًا اللي أنتَ بتمُر بيه. بُص خلِّيني أقول لك إن النقطة هنا، إن أنتَ مقرّر كويِس أوي وعايِز فعلًا تعمل ده، فهتحاول على قد ما تقدَر إن أنتَ تخلق بقى وقت فراغ تقدَر إن أنتَ تعمل فيه كل الأنشطة دي. يعني بالتالي أنتَ تكون محدّد لنفسَك كل يوم، أنتَ هتشتغَل وقت قد إيه، وبعد الوقت ده تفصل تمامًا بقى. يعني تقول خلاص، أنتَ هتشتغَل مثلًا من الساعة 09:00 للساعة 18:00 للساعة 19:00، بس بعد الوقت ده تقول: "لأ، خلاص أنا الوقت بعد الساعة 19:00 مش هامسِك التليفون، مش هابُصّ على اللاب، مش هافكر خالص في الشغل." كأنَّك بتجبَر نفسَك إن أنتَ فعلًا تخرج بقى برَّا الوظيفة، برَّا الشغل، برَّا كل الكلام ده، وتشوف الحاجة فعلًا اللي أنتَ حابِب تعملها. إذا كان مثلًا قعدت مع ولادك، إذا كان مثلًا نزلت اتفرَّجت مع أصحابك أو الكلام ده، تنسى خالص بقى الشغل، تنساه وتشيله من دماغك. أنا عارفة إن الموضوع ممكن يبقى صعب في الأوَّل، أو تحس إن الموضوع ممكن ي يبقى آآ، تقيل عليك، بس حاول إن أنتَ تاخُد الموضوع برضه بالتدريج. يعني مثلًا هتقضِّي مثلًا أوَّل مرَّة مثلًا نُص ساعة، هتقول لأ خلاص هي نُص ساعة مثلًا كده وهابقى أبُصّ على اللاب، أو هابُصّ على الموبايل. تاني يوم تقوم بقى مزوِّد أكتر، خلِّيها ساعة وهكذا وهكذا، لغاية ما تبدأ إن أنتَ تتعوَّد، إن أنتَ تلاقي نفسَك عادي جدًا قاعد مع مع ولادك من غير ما تفكر، قاعد مع الناس مثلًا، نزلت تلعب كورة، نزلت تتمشَّى، آآ، مسَكت حتى كتاب وقريته من غير ما تمسك التليفون أو تشغَل نفسَك بالحاجات اللي بتحصل في الشغل أو كده. لإن في الأوَّل وفي الآخِر، أنتَ لو فِضِلت زي ما أنتَ كده، هتبقى مُستنزَف أصلًا، هت طاقتَك هتخلَص، هتحس إن أنتَ خلاص فعلًا عبارة عن شخص بيشتغَل وبس. يعني الش الشغل كلُّه هيبقى فعلًا هو الهويَّة بتاعتَك بدون أي حاجة، آمم، أنتَ شخص شغَّال مش أب، مش صاحب، آآ مش زوج، مش ما أعرفش إيه. كل ده مش هيبقى موجود، أنتَ شخص والمهندس مثلًا بس كده، أكتر من كده مش هيبقى موجود. ففعلًا لازِم تبدأ إن أنتَ تعمل ده. وخلِّيني أقول لك برضه إن أنتَ في الأوَّل عشان تقدَر إن أنتَ تتعوَّد، ادمج حاجتين مع بعض. يعني مثلًا أنتَ قُلت إن أنتَ بتحب أوي إن أنتَ تقعد مع أولادك أو كده، فممكن مثلًا تنزل، آآ لو هُم مثلًا كبار أو يعني يقدَروا إن هُم ينزِلوا معاك، تاخدهُم مثلًا وتبدأ إن أنتَ تنزل مثلًا تتمشَّى، آآ، ترُوح مثلًا تلعبوا كورة سوا، لو هُم يقدَروا إن هُم يعملوا ده. حتى لو مش هيلعبوا معاك، بس مثلًا ممكن يرُوحوا النادي معاك برضه، يغيِّروا جو. اسمك أنتَ بتعمل حاجة بتحبها ونشاط ليك، وهُم برضه بيعملوا نشاط ليهم برضه، لو في kids area أو حاجة. يبقى أنتَ كده دمجت حاجتين بقى مع بعض، هيخلِّيك تفصل تمامًا لمَّا أنتَ تكون مركز في الكورة ومع صُحابك، وفي نفس الوقت أولادَك معاك. فتمام، هتلاقي نفسَك مشغول كده، ومش عارِف، إن أنتَ بقى دماغك مش هتعرف تسرح أصلًا في الشغل خالص يعني. فشايِف الموضوع ده كده كحل مبدئي هينفع شوية؟
إمم. إمم. إمم. إمم. فاهمِك، فاهمِك. فاهمِك. آه طبعًا، يعني ممكن بيتهيأ لي الموضوع ده كحَلّ مبدأي ينفع شوية، إن أنا أحاول على قد ما أقدر أ أركِّز مع يعني مع أهلي شوية، على الأقل أشاركهم الأنشطة اللي هم بيعملوها أو لو رُحت أي مكان آخدهم معايا، يشاركوني نفس الحاجة اللي أنا باحبها، الموضوع ده هيفرِق جدًا، آآ، معايا وفي نفس الوقت إن أنا أجرّب الحاجات دي معاهم وبالأخص إن أنا هاقرَّب منهم الفترة اللي جاية، يمكن ده يساعدني إن أنا يعني آآ، أ أبعد شوية عن الشغل وكمان فكرة الموبايل وفكرة إن أنا أبعد عن أي حاجة بتشتّتني آآ، الفترة اللي جاية، يعني هابدأ أعمل كده على قد ما أقدر ساعة في ساعة بحيث إن أنا لمّا أصحى، أو لمّا أفوق أبدأ أشوف الموبايل تاني، أبدأ أشوف الأحداث اللي فاتتني، أبدأ أشوف الحاجات ال اللي هي فعلًا أنا كنت و يعني وقعت مني خلال خلال الكام ساعة اللي فاتوا، وبرضه عايز أشوف الشغل أو المهنة عمومًا مش الحاجة اللي هتاخد كل وقتي، آآ، الحاجة ممكن تتعمل دلوقتي، ممكن تتعمل بعدين، الموضوع ده لمّا هاعملُه معايا جدًا في نفسيتي وفي حياتي وده اللي أنا عايزُه فعلًا اللي جاية ده اللي أنا عايزُه فعلًا الفترة اللي جاية، علشان أحس إن في دور أنا باعمله وفي نفس الوقت شغلي مش كُلّ حاجة. دي حاجات أنا اكتشفتها آآ، الفترة اللي فاتت علشان كده عايز أبدأ أ أتعامل فيها ط لكن طبعًا بفضل قعدتِك ونصايحِك والحاجات اللي أنتِ قُلتيها لي، فرَقِت جدًا معايا وهابدأ أنفِّذ كل الحاجات اللي أنت قُلتيها لي، وإن شاء الله تجيب نتيجة، ولو احتجت أي حاجة تانية هتلاقيني رِجِعت كلِّمتِك تاني وسألتِك عن أي حاجة يعني آآ، خ خطرت في بالي يعني، باشكرِك جدًا بجد على وقتِك وعلى إنصاتِك، وعلى كل النصايح اللي أنتِ قُلتيها لي.
بالضبط. برافو عليك. غير الشغل، بالضبط. العفو على إيه؟ أنا موجودة أي وقت لو احتجت أي حاجة.